وكنتم مبسوطين باللي أنتم بتعملوه ومش هامِمكم بقى حد اتعور، حد اتخبط بتبقوا مبسوطين باللي بتعملوه، من الجري وكده.
أأ. لا لأ، هو إيه آه أي حادثة بتحصل بتتقلب لكوميديا طبعًا يعني بن نقعد نضحك واللي اتخبط والَّا اللي حصل له حاجة يقعد يضحك، طبعًا بقى كل ده كان بييجي على دماغ أهالينا في الآخر بقى إن هُم <chuckles> سواء بقى في البيت اللي إحنا بِندغدغه أو في ال
لا لا لا. <chuckles> آه، أنتم ممكن تكسّروا كمان حاجة يعني، ممكن تِجروا في البيت تكسّروا لكم حاجة كده والَّا كده.
آه، آه، آه. آه، كان كان في كنبة كده عندنا في الصالة كان برضه ابن خالتي اللي هو الصغير ده كان إسمه كومار كان كُنا دايمًا إحنا يعني، أي لعبة إحنا بنصدّره هو ال الإيه ال البوب بتاع اللعبة دي، هو القائد بتاع اللعبة دي آه. فكان في لعبة إحنا بنتخيله أكنه هو بابانا تمام، وإحنا ولادُه وهو واخذنا المدرسة بالعربية، العربية كانت إيه بقى كانت الكنبة.
يا نهار أبيض. <laughs> هو الكومار اللي فيها، اللي بيجري. <laughs> إمم. الكنبة، حلو.
فكُنا بنقعُد على الكنبة وهو يسوق اك الإيد الكنبة كده و وحد مننا ينزل يزُق الكنبة فكان مرّة كسرناها و
<chuckles> يا نهار أبيض بِتزقوّا الكنبة في البيت؟
آه، آه، آه يعني كان كُنا بنعمل البلاوي بقى الكوارث كل ده في البيت في ال في المرحلة اللي هي إحنا ال ال <clears throat>
ور ورد ف ورد فعل أهلكم إيه لمّا تزقوّا الكنبة في البيت؟
آه، ما أنا باقول لَك كل ده بقى ال المرحلة لسه أهلنا ما جوش من الشُغل إحنا خلصّنا المدرسة ورُحنا عند جدتي فإحنا الفترة اللي إحنا مستنينهم فيها يرجعوا من الشغل علشان نخرُج. هي بقى اللي إحنا بنعمل فيها كل ده.
إمم. إمم امم، بتبقى قد إيه بقى بتبقى أد إيه ال الفترة دي مثلًا، بتقعدوا تلعبوا قد إيه؟
بتبقى مثلًا بقى، حوالي 3 ساعات 4 ساعات كده، بالكتير أوي آه. بس.
ما شاء الله. بتعملوا فيها بلاوي بقى.